มีเรื่องอยากจะขอระบายนิดหนึ่งอะครับผม แต่ว่าถ้าได้รับคำแนะนำดี ๆ หรือว่าข้อเตือนสติให้กับเราด้วยก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ คือว่าเราอะครับเพิ่งมีการแบบว่าจบความสัมพันธ์กับคน ๆ หนึ่งไป ที่เรามีการคุยกันเนี่ยตลอดเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เพียงแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้มีสถานะที่ชัดเจน พอเราแบบว่า ในท้ายที่สุดน่ะครับ เราอะอยากจะหาความชัด ชัดเจนจากสถานะนี้แล้ว เขากลับไม่มีให้เรา เราก็เลยรู้สึกว่า "เออ ถ้าอย่างงั้นน่ะ เรายอมแพ้แล้ว เราไม่อยากไปต่อแล้วในความไม่ชัดเจนแบบนี้ เพราะในเมื่อเราต้องการความชัดเจน แต่คุณให้ความชัดเจนเราไม่ได้ งั้นถ้ามาคุยกันต่อ มันก็ไม่น่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้หรือเปล่า?" ในความคิดของเรามันเป็นแบบนั้นเนาะ เราก็เลย โอเค ตัดสินใจเลิกออกมา ทีนี้อะครับผม พอตอนที่มัน เนี่ย ในช่วงที่มันเพิ่งเลิกกันออกมาใหม่ ๆ เลยอะ อ อันเนี้ยมันแบบผ่านมาประมาณสัปดาห์เดียวเองอะครับ เป็นแผลสดมาก ๆ ใช่ แล้วมันก็เหมือนกับว่าตัวเราเองอะ ไป บางครั้งบางคราวเนี่ยมันจะมีความคิดที่ไปด้อยค่าตัวเอง ลด ลดทอนคุณค่าของตัวเองไป แบบประมาณนั้นเลยอะครับ เลยรู้สึกว่า เราจะจัดการกับความรู้สึกอันนี้ยังไง ทำยังไงดี ให้บางทีเนี่ยสลัดไอ้ความรู้สึกพวกเนี้ยออกมาแล้วทำให้เรามีกำลังใจกลับมาเหมือนเดิม อะไรแบบเนี้ยครับ
ค่ะ ได้เลยค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ได้เลยค่ะ ๆ ยังไงค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องแสดงความ อ่า เขาเรียกว่า แสดงความห่วงใยก่อนนะคะในสถานการณ์ที่เพิ่งเจอมาเนาะ ยังไงเนี่ยค่ะ เราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ไว ๆ นะคะ จริง ๆ แล้วเนี่ยค่ะ เท่าที่ฟังมาเนี่ยคุณก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในส่วนหนึ่งเลยเนาะ เพราะว่าทั้ง ๆ ที่ โอ้โฮ คบกันมาตั้ง 1 ปีเนี่ยค่ะ ความสัมพันธ์หรือความรู้สึกเนี่ยอาจจะมีมาก ๆ เลย แต่คุณเนี่ยค่ะก็ยังตัดได้ เพราะว่าไม่ได้ ไม่ได้ให้สถานภาพที่ชัดเจนเนาะ บางทีอะค่ะถ้าเราคุยกันต่อไปเรื่อย ๆ เนี่ยค่ะ ก็อาจจะทำให้เจอสถานการณ์แบบเนี้ยวนมา ๆ ซ้ำ ๆ เนี่ยค่ะ อันเนี้ยค่ะเราก็ต้องนับถือใจคุณมาก ๆ เลยที่แบบว่ามีความเด็ดเดี่ยวมากที่จะยอมตัดตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าอะเนาะ อันเนี้ยค่ะเราก็เป็นกำลังใจให้นะ แต่ จริง ๆ แล้วเนี่ยค่ะ วิธีที่จะเรียกความมั่นใจจากตัวคุณเนี่ย ซึ่งดูแล้วเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมาก ๆ เนี่ยค่ะ ทำไม่ยากเลยนะ เราอยากจะแนะนำคุณน่ะค่ะให้ลองเอาตัวเองไปที่ที่มีความสุขเนาะ อย่างเช่น เวลาคุณชอบทำกิจกรรม อะไรแบบเนี้ยค่ะ อาจจะทำให้คุณมีรอยยิ้มขึ้นมา แล้วก็อาจจะทำให้ความรู้สึกที่มันหดหายไป อะไรแบบนั้นค่ะ อาจจะดูเบาบางลงอะค่ะ แบบเนี้ยค่ะ พอที่จะช่วยได้ไหม? ค่ะ
อือฮึ ครับผม ครับ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 ครับผม ครับ อืม ครับผม อืม จริง ๆ ต้องบอกว่า ช่วงเนี้ย ต้องบอกว่า อะ อย่างงี้แล้วกัน แต่ก่อนตอนที่เรายังคุยกันอยู่ ยังอะไรกันอยู่อะเนาะ เราก็จะทุ่มเวลาให้กับเขาแบบค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกัน แทบจะแบบว่าถ้าเขาต้องการหรืออยากจะคุยด้วยหรืออะไรเงี่ย เราจะตอบทันที แต่ถ้าพอเราอยากจะ ต้องการเขาบ้างหรือ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะไม่ได้ตอบทันที เพราะเขาอยู่ในเวลางานเขา เขาจะไม่ค่อยเล่นมือถือ ไม่ค่อยอะไรแบบนี้ อะ เราก็เคย โอเค เข้าใจได้ ตกลงกันได้ แต่ทีเนี้ย พอมันกลายเป็น เนี่ย แบบเนี้ย มันเหมือนกับ เราอะก็เข้าใจเขา แต่พอในเรื่องที่มันใหญ่ ๆ จริง ๆ อย่างเราอะครับ ในระหว่างที่เราคุยกันอยู่อะ มันเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราเกิดอุบัติเหตุ แล้วเราก็ต้องการเขาอะ ให้รับรู้เป็นคนแรก เราก็เลยโทรไปหาเขา แต่เขาก็ตัดสายทิ้ง เพราะเขาทำงานอยู่ อะ ผมก็เข้าใจ ไม่เป็นไร ก็เลยส่งเป็นเมสเซจไป แล้วพอเขาเลิกงาน เขาเลยมาอ่าน แล้วเขาก็เลยโทรกลับมา ซึ่ง ป ตรงเนี้ย มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งอีกของผมเองที่แบบว่า
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ
หรือคนคนเนี้ยอาจจะไม่ใช่แล้วนะ เพราะว่าในตอนที่เราต้องการเขาอะ เขาไม่สามารถอยู่ในตอนที่เราต้องการได้ ใช่ อันนี้ก็เป็นอีกปมหนึ่งที่ผมเก็บมา แต่ก็ไม่เคยบอกเขาเหมือนกัน แล้วตอนเนี้ย พอได้เลิก จบสถานะนี้กันไป ก็เลยเอาเวลาตรงนั้นน่ะครับที่เคยทุ่มให้เขา มาทุ่มให้ตัวเอง แต่ว่า มันก็ยังมีแบบว่าพอเราไปเดินเล่น เราชอบไปเดินเล่นน่ะเนาะ เราก็จะไปสวนสาธารณะบ้างอะไรบ้าง เล็ก ๆ น้อย ๆ ไปเดินเสพบรรยากาศนิดหนึ่ง ไปอะไรแบบเนี้ย ไอ้ตอนเดินอยู่มันก็จะแบบหวนไปคิดถึงเขาเหมือนกัน ต่อให้เราไม่เคยออกมาเจอมาอะไร เราอะเคยอยาก เคยนัด เคยขอให้เขาออกมาแบบทำกิจกรรมที่เราชอบร่วมกันบ้าง แต่เขาก็จะแบบว่า "เออ ไม่สะดวก วันนี้ไม่ได้ ไม่ ง ยัง ไม่ว่าง" เป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยครับ 1 ปีที่คุยกันมาคือไม่เคยเจอกันสักครั้งหนึ่ง อันเนี้ยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ผมคิดว่า เออ ถ้าอย่างงั้นก็จบความสัมพันธ์ดีกว่า ใช่ครับ
อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ เท่าที่ฟังมาเนี่ยค่ะ ดูคุณเองเนี่ยเป็นคนที่จะทุ่มเท แล้วก็ อ่า คาดหวังในความรักเนาะ อยากจะให้เขาเนี่ยค่ะเป็นคนแรกเสมอเลยที่จะมาอยู่ในช่วงเวลา อ่า อาจจะเป็นเวลาสำคัญของเรา เวลาที่เราเจ็บป่วยเนี่ยค่ะ ก็อาจจะอยากได้กำลังใจจากเขาเนี่ยค่ะ ซึ่งอันเนี้ยก็ ก็ไม่ผิดนะคะ ในมุมมองของความรักอะค่ะ ความรักไม่มีผิดเลย แต่ว่าถ้าเราอะค่ะรักใครมาก ๆ แล้วไม่ได้ความรักกลับคืนมา อย่างที่เรารู้สึกได้เนี่ยค่ะ ก็อาจจะทำให้เป็นความน้อยใจอยู่ในใจตลอด ๆ เนาะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ อยากจะทราบเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งค่ะว่า ทุกวันนี้อะค่ะสภาพจิตใจของคุณเนี่ย เป็นยังไงบ้างแล้ว? พอที่จะโอเค ดีกว่าเดิมบ้างหรือยังคะ?
ใช่ ใช่ครับ ครับผม อืม ครับผม อ๋อ มันยังมีแบบว่าวนเวียนไปคิดถึงเขา หรือว่ามาโทษตัวเองอยู่บ้างในบางครั้งครับว่า แบบ "เอ๊ะ หรือเราอะไปทำพลาดตรงไหนไหม?" คือด้วยความที่ว่า ในชีวิตน่ะครับ บอกเลยว่า เราจะเจอแบบเนี้ยมาบ่อย ๆ แล้วเราก็จะชอบเก็บมาโทษตัวเองว่า "เรายังทำไม่ดีพอเหรอ? เรายังทำได้ไม่ ไม่ ไม่แบบไม่เต็มที่ในส่วนของเราอีกเหรอ?" ทั้ง ๆ ที่เราก็คิดว่า เราก็เต็มที่กับมันแล้วนะ อะ แต่พอปุ๊บ เราคิดแบบเนี้ยมันก็เป็นพลังงานลบของตัวเอง เราก็จะไปคิดตีกับตัวเองอีกว่า "แต่เราก็เต็มที่กับเขามาก ๆ แล้วนะ ถ้าเขายังไม่เห็นว่าเราเต็มที่กับเขาอีก เงี้ย เราก็ โอเค ยอมแพ้ แบบเนี้ยก็น่าจะดีกว่า" มันจะเป็นเหมือนกับความดีความชั่วในหัวมันตีกันเอง แบบเนี้ย ไปเรื่อยอะครับผม ใช่ บางทีก็จะเอามาบั่นทอนตัวเอง บางทีก็จะมาเพิ่มพลังให้ตัวเอง แต่ส่วนใหญ่เราก็จะมาคิดว่า ตัวเองอะ ยังไม่ดีอีกเหรอ ยังไม่พออีกเหรอ หรือว่าจริง ๆ แล้วอะ เขาอะแค่ชอบที่มีคนไปชอบเขา แต่เขาอะไม่ชอบแก เออ มันก็จะคิดแบบเนี้ยไปเลย ใช่ แบบ โอ้โฮ มันก็เลยกลายเป็นพลังงานลบที่เอามาทำให้ตัวเองฟุ้งซ่าน ก่อนนอนก็แบบไม่ค่อยดีเท่าไรเลย เวลานอนไป มัน จ กว่าจะนอนหลับได้ ก็คิดไปวนไป แบบเนี้ยครับ
อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ใช่ อา เข้าใจเลย ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ เข้าใจเลยค่ะ โอ้ เท่าที่ฟังเนี่ยค่ะ เหมือนมี 2 อารมณ์ เหมือนมี 2 คนอยู่ในตัวคุณ 1 คน ใช่ไหมคะ? ก็จะมีอารมณ์ที่แบบว่า "อา เราทำดีที่สุดแล้ว โอ้ เราทำดีมาขนาดนี้แล้ว เราไม่ได้รับ ความรักตอบแทนเลย" แล้วก็อีกมุมหนึ่งเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่า "เรายังไม่ดีพออีกเหรอ? ทำไม เรายังขาดอะไรไปไหม?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งจริง ๆ แล้วเนี่ยค่ะ เท่าที่ฟังมาเนี่ย เรามองว่า คุณเนี่ยเป็นคนที่เต็มที่มาก ๆ แล้วนะคะ ยังไงค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะ อย่าเอาเวลาไปให้กับคนที่เขาไม่เห็นค่าเราในวันนี้เลยค่ะ เอาเวลามาใส่ใจตัวคุณเองดีกว่าเนาะ อาจจะเปลี่ยนเป็นจากไปคิดถึงเขาอะค่ะ คิดถึงตัวเองให้มากขึ้นดีกว่าค่ะ คิดถึงว่า "อ้าว เราจะซื้อของแบรนด์เนม หรือให้รางวัลอะไรเป็นของตัวเองสัก 1 อย่างดี" หรือว่าเราจะเอาตัวเองออกไปกำลังกาย แล้วก็อาจจะเจอเพื่อนใหม่ ๆ เนี่ยค่ะ เรามองว่า ถ้าคุณน่ะค่ะได้มีโอกาสเจอเพื่อนใหม่ ๆ นะ อาจจะทำให้ความรู้สึกแบบเนี้ยค่ะ ห่างหายลงไปได้นะคะ อืม อันเนี้ยค่ะเป็นวิธีที่ดีไหมคะ?
ใช่ <chuckles> ใช่ ใช่ครับ อืม ครับผม อือ อืม ครับผม จริง ๆ อะ ผมก็ว่าดีนะ แต่ว่าอาจจะไม่ช็อปของแบรนด์เนมแล้วกันกลัวหมด เงิน เดี๋ยวไม่มีเงินมาเที่ยวตอนช่วงแบบปีใหม่ อะไรอย่างงี้ น่าจะใช้เงินเยอะอยู่ ใช่ แต่ว่าผมคิดว่าหลาย ๆ คำ คำแนะนำที่ให้มา โอ้โฮ ดีมาก ๆ เลยครับ รู้สึกว่า เออ มัน มันทำให้เราได้คิดนะว่า จริง ๆ แล้วก็กลับมารักตัวเองบ้างก็ได้ ในเมื่อแต่ก่อนเราก็ทุ่มเทให้กับใครคนหนึ่งมาแล้วอะ ทั้ง ๆ ที่ โอ้โฮ ทุ่มไปขนาดนั้น แต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไร เท่าที่ควร หรืออาจจะเห็นไม่ตรงกับทางเราอะเนาะ อา พูดตรง ๆ อาจจะแบบไม่ได้ไปในทางเดียวกัน มันก็เลย อา ต้องจบแบบนี้ งั้นตอนเนี้ยก็ถึงเวลาของเราเองแล้วแหละ ก็ต้องกลับมาดูแลตัวเอง กลับมารักตัวเองให้มันมากขึ้นกว่านี้ อืม
อืม ค่ะ อา ได้ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ใช่ อืม ค่ะ ใช่ อา อันนี้ดีมาก ๆ เลยค่ะ อันเนี้ยเป็นวิธีที่ดีมาก ๆ เลยนะคะ จริง ๆ แล้วอะ เราก็ลุ้นแล้วก็เชียร์อยากจะให้คุณเนี่ยกลับมาดูแลตัวเองมาก ๆ เลยค่ะ เชื่อได้เลยค่ะว่า คุณน่ะหันกลับมาดูแลตัวเองนะ ผลที่ได้มาเนี่ยก็จะกลับมาคืนสู่ตัวคุณเองค่ะ อย่างเช่น อาจจะไม่ต้องช็อปของแบรนด์เนมเนาะ แต่อาจจะให้รางวัลอะไรตัวเองไปสัก 1 อย่าง ที่มันมีคุณค่าทางจิตใจสักนิดหนึ่ง เราเชื่อได้เลยขอเวลาที่คุณได้สิ่งนั้นมา เวลาที่คุณมองน่ะ คุณก็จะรู้สึกถึงคุณค่าของมัน คุณก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่า โอ้ เราก็เก่ง เราก็ทำได้ อย่างเงี้ยค่ะ โดยที่ไม่ต้องไปหวังความรักจากใครอะค่ะ ให้ความรักตัวเองเนี่ยดีที่สุด เอาตัวเองมาพักผ่อนให้เพียงพอ ทำตัวเองให้ดูดี แล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยค่ะ เราเชื่อเลยนะว่าวันหนึ่งอะที่คุณดูดี แล้วก็มีความมั่นใจ Freshy สดใสขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยค่ะ จะต้องมีคนเห็นความน่ารักของคุณแน่นอนนะคะ อืม ใช่
อืม อืม ครับผม อืม ครับผม <chuckles> จะพยายามให้เป็นอย่างงั้น พอคุณพูดมาแบบเนี้ย เราอะไปนึกถึงวิธีหนึ่งที่เราเคยให้กำลังใจตัวเองมาแต่ก่อนเลย แต่ว่าพอตั้งแต่ที่เรารู้สึกอันเนี้ยไปอะ เราก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจมันเท่าไร มันคือการยิ้มให้ตัวเองที่หน้ากระจกครับ ผมอะต้องบอกว่าเคย เคยแบบว่าเหมือนกับถูกสอนให้ ให้รู้จักให้พลังบวกตัวเองบ้าง อะไรแบบเนี้ย ผมก็เคย แต่ว่าพอเวลาที่เรา Hurt หรืออกหัก อะไรแบบเนี้ย เราก็จะไม่ค่อย ไม่ค่อยไปคิดถึงมันเท่าไร เพราะมันก็ยังจมอยู่กับความเศร้าเนาะ มันยังเป็นแผลสดอยู่ โอ้โฮ แต่พอคุณพูดเนี่ยปุ๊บ ผมเลยรู้สึกว่า เออ จริง ๆ อะ มันมีตั้งหลายวิธีนะที่เราเคยให้กำลังใจตัวเองตอนที่เราไม่เคยมีใครอะ เราก็ยังให้กำลังใจตัวเองได้ รักตัวเองได้ แล้วตอนเนี้ย เออ เราก็เอา แค่เอาอันนั้นน่ะกลับมาเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองหน่อยดีกว่า เออ เนี่ยพอคิดถึงปุ๊บ ผมเห็นไอเดียหลาย ๆ หลาย ๆ วิธีหลาย ๆ อย่างของตัวเองเลยว่า อยากจะทำอะไรยังไงต่อไป ขอบคุณมาก ๆ เลยครับเงี้ย
ค่ะ ค่ะ อา อา นั่นแหละ อืม ค่ะ อา เข้าใจเลยค่ะ อืม ใช่ ค่ะ อืม ค่ะ ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ เท่าที่ฟังมาเนี่ยเราก็เลื่อม เริ่มรู้สึกเห็นรอยยิ้มของคุณแล้วนะ เริ่มรู้ได้ว่าคุณเนี่ยตอนนี้รู้แล้วว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณน่ะค่ะ จะคืออะไรเนาะ แล้วเราก็ได้ยินแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าดีใจมาก ๆ เลย เพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยเริ่มที่จะกลับมามองให้ความรู้สึก ให้ความสำคัญ แล้วก็ให้คุณค่ากับตัวเองมาก ๆ แล้ว ยังไงเนี่ยค่ะ เราก็อยากจะให้คุณดึงความสดใสของคุณ ดึงรอยยิ้มของคุณ กลับคืนมาได้ไว ๆ นะคะ แล้วก็ขอให้หัวใจของคุณเนี่ย กลับมาแข็งแรงไว ๆ เพื่อที่จะได้มีความรักเป็นสีชมพูในอนาคตต่อไปที่อาจจะมาถึงก็ได้เนาะ อย่าไปเสียใจให้กับคนที่เขาไม่รักเราในวันนี้นะคะ ให้นึกถึงอนาคตที่เราจะได้เจอใครที่ดีกว่า ดีกว่าค่ะ อือ วันนี้ก็ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณเบาใจ แล้วก็ยิ้มได้น่ะค่ะ อืม
ครับผม อืม ครับผม <chuckles> ครับผม ได้เลยครับ ขอบคุณมาก ๆ เลย เพราะว่าพอได้ฟังเหมือนกับอาจจะเป็นมุมมองอื่น ๆ เนาะ พอได้ฟังแล้วมันก็เลยทำให้เราอะรู้สึกว่า เออ ตกตะกอนได้ คิดได้ว่าจริง ๆ แล้วถ้าความรักมันไม่ดี มันก็ไม่ใช่ความผิดของเราสักทีเดียวหรอก มันก็แค่เข้ากันไม่ได้ ไปกันต่อไม่ได้ ก็แค่จบแค่นั้น โอ้โฮ ขอบคุณมากเลยครับวันเนี้ยจริง ๆ เลย
ค่ะ อา ค่ะ โอ้ ดีจังเลยค่ะ ค่ะ ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ วันนี้ก็สวัสดีและขอบคุณค่ะ